É, exatamente, aí que está o ponto. Mas quando eu pen ma ó, e eu vou te colocar mais um exemplo da família do meu marido, que é uma pra mim é uma coisa, assim, horrenda. Porque eles vivem na mesma a família ali a minha cunhada vive na mesma casa que eles mudaram lá nos anos 80, e nada nunca foi mudado. Tudo, mobília, nada, né. Eles têm fitas VHS empilhadas na sala, e eu falo assim: “Gente, mas, eh-eh "desculpa, e eu fiz o comentário com meu marido, né, eu falei: “Mas pra que VHS?". Porque assim, a gente tem hoje acesso à internet, que a gente assiste tudo que a gente quiser, e a gente não precisa dessa pilha de coisa. <sniffs> Aí meu marido ele falou assim, ó: "Não vai falar isso não, porque você vai criar uma confusão”. Eu falei: “Ah, por quê?”, ele falou: “Porque todo mundo quer manter isso aqui como uma memória, eh, sei lá, tem que ter”. Então gente, essas pessoas realmente estão paradas no tempo, né, e e porque eu vejo a minha cunhada, ela é uma pessoa super pra frente, ela não é uma pessoa que que parou no tempo, eu acho que ela é uma pessoa superinteligente, legal, bacana, aberta. Não.
Uhum. Sei. <laughs> Sim. Sim. Sim. Ela tem filhos? Hum. Então tá meio difícil aí ela <chuckles> tentar ensinar o que que ele come, o que ele não come, né. Ficou ainda mais difícil, porque
Não tem. Exato. Não, ela ensi ela ensina para o para os para os para os sobrinhos, né, que é o caso do meu filho.
Para os sobrinhos. Pois é, mas é fácil, né. <chuckles>
É é muito mais fácil, porque é só de vez em quando. <laughs> <sniffs> Mas olha, eu adorei falar com você, porque assim, você me me en me entendeu muito bem, você entendeu muito bem a minha queixa, você realmente colocou pontos muito importantes sobre essa essa minha questão. Eu quero muito te agradecer por ter me ouvido, por ter falado comigo, por pela sua paciência, foi maravilhoso falar com você. Eu adorei nosso papo, tá.
<laughs> Exatamente. Exatamente. Uhum. Ah, que bom. Fico muito feliz em ajudar, viu. E precisando eu estou por aqui, tá bom? Até mais.
<chuckles> Até, tchau, tchau.
Tcha

Olha, eu queria falar com você e e, assim, é um desabafo, mas se você, de repente tiver alguma opinião, um conselho, alguma dica pra me dar, eu vou ficar muito feliz.
Uhum. Claro, me conta o que que tá acontecendo.
Que é pois é, é sobre manter a calma ao receber críticas.
Hum.
Eh, o que acontece é o seguinte, eu vou eu vou colocar pra você a situação, tá bom? Vou falar um pouquinho demais, mas, assim, é pra você realmente entender o cenário, né. Eh, eu mudei para os Estados Unidos há 8 anos, a a gente tem um filho pequeno de 5 anos, eu e meu marido. Desde que eu mudei, ah, eu mudei, assim, pra casar, então a gente tá casado há 8 anos, a gente tem um filho de 5 anos
Tá, claro, me conta. Uhum. Tá.
e a gente adora a família do meu marido, a a minha sogra morreu há 3 anos atrás, mas era uma pessoa muito querida, que eu amava muito profundamente, pois é.
Ah, certo.
Amava profundamente, assim, mesmo. Eu acompanhei ela em todos os estágios, assim, até o final, sabe. Eu estava ali, porque realmente ela é uma pessoa muito querida. Mas o que acontece É, é. Mas o que acontece, ah, o meu marido tem 4 irmãs, irmãs, e ele é o único homem da casa, então, assim, o drama já começa aí, né, onde tem muita mulher.
Uhum. Poxa, sinto muito. Uhum. Certo, <laughs> eh, é o Bolinha no clube da Luluzinha já, né? Uhum.
Exato. Então o drama já começou acho que lá atrás desde que ele é se entende por gente, mas enfim.
Certo.
A a minha sogra sempre foi tão querida, tão amada por mim, assim, que eu que eu realmente, e eu não não neguei isso a ela, eu falei isso pra ela muitas vezes, o quanto eu adorava, o quanto eu gostava dela, o quanto ela era importante pra mim. E ela faleceu. E aí ficaram as irmãs, né, uma das irmãs
Uhum.
ela mora na mesma casa da minha sogra, porque ela já morava com a minha sogra, né, então ok, esse é o é o negócio, aí ela manteve essa casa realmente pra para os nossos encontros familiares.
Certo. Ah que legal.
É, ela manteve essa casa e tal e e mantém até hoje, a gente ali sempre se encontra, um aniversário, um Natal, sabe, se a o Thanksgiving, que é o Ação de Graças, se a gente tá sempre ali.
Uhum.
Eh, só que acontece o seguinte, a família do meu marido, eles tiveram uma criação meu marido e as irmãs, eles foram criadas de uma maneira muito rígida.
Hum.